जी, जी। और ये तो मैंने
और नींद की कमी से स्ट्रेस और बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं।
हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वही तो मैंने खुद ही महसूस किया कि जब आप अं
हुँ, और इसमें जब जो हम लोग सोने से पहले मोबाइल और टीवी भी उपयोग करते हैं, इसका भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। सोने के टाइम सबको नींद पूरा होना चाहिए।
हाँ जी, हाँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। पूरा होना चाहिए। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये तो मैंने खुद भी महसूस किया है कि जब आप जब आप ढंग से नींद ना लें, जब आप एक ढंग ढंग से नींद लें, तो आपके शरीर में वो जो थकावट है, वो जो तनाव है ना, वो महसूस कर पाता है, जब आप सुबह-सुबह उठते हैं। तो मुझे लगता है कि चल, भले ही आप थोड़ा लेट भी सोएँ, लेकिन कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद तो आप रखे ही रखें। ताकि आपके शरीर जो है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहे और जो भी तनाव या जो भी टेंशन, जो भी थकावट, थकान है आपके शरीर की, वो मिट जाएगा। और आप बिल्कुल तरोताज़ा
जी। जी। जी, ज़्यादातर ध्यान, मेडिटेशन और पै पॉज़िटिव सोच से तनाव को कम किया जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं।
हाँ जी। तो फिर और जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और और मतलब, मुझे तो आप
और आपने आप दिनचर्या में एक क्या-क्या शामिल है आपके आदतें? आप क्या-क्या करते हैं सुबह से लेके रात तक, आप बताइए?
अ, मैं जैसे मैं रात कई बार क्या है कि रात को मैं लेट सोता हूँ। तो क्योंकि अ, ऑफ़ कोर्स कॉलेज तो कंप्लीट हो चुका है, तो काम-वाम काफ़ी ज़्यादा रहता है तो कई बार रात को लेट सोता हूँ, बट मेरा क्या है कि मैं पहले से ही, मुझे अ, नींद से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये चीज कहुँगा मैं। तो मैं नींद तो पूरी लेता हूँ अच्छी-खासी नींद मैं लेता हूँ। तो थक क्योंकि मुझे मुझे ज़्यादा थकान महसूस भी नहीं होती और जो एक, जो मैंने कहा, शारीरिक व्यायाम, तो मेरी दिनचर्या का हिस्सा है ही। मैं हर हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन, मैं शारीरिक व्यायाम करता हूँ। जब मैं सुबह नहीं कर पाता हूँ, तो शाम को करता हूँ, कम से कम त 30 मिनट के लिए तो शारीरिक व्यायाम करता हूँ, और उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। शारीरिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा, पहले मैं थोड़ा कमज़ोर था पर अब मेरा खान-पान भी बेहतर हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रह मतलब, एक होता है ना, तरोताज़ा महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अब महसूस करते हैं, तरोताज़ा मानसिक और शारीरिक तौर पे। तो वो हैं और सब
जी। जी। जी। जी, जी, जी। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की है।
हाँ जी, हाँ जी।
और एक है, जो मतलब, प्रकिति स प्रकृति अ, परिवेश में जो हम समय बिताते हैं, उसमें मानसिक शांति और ताज़गी मिलती है। ये डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करता है।
हाँ, बिल्कुल है। हाँ जी, हाँ। मुझे लगता है इसमें हाँ जी, यही है। काम करता है। मुझे लगता है इसमें खेल का भी बहुत, बहुत
सप्ताह में कम से कम 1 बार पार्क या गार्डन में जाना चाहिए।

हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, सहमत।
जी, जहाँ पे प्राकृतिक बड़े-बड़े पेड़ हैं, वहाँ पे ठंडी-ठंडी ताज़ा हवा मिलता है।
हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे तो लगता है कि
तो उसमें मानसिक जो डिप्रेशन है, मानसिक जो शांति और ताज़गी वहाँ से मिलता है और एक बात है सकारात्मक सोच रखना चाहिए, पाज़िटिव सोच अम, मतलब जीवन में खुशियाँ आती हैं और चुन चुनौतियों का सामना करने ताकत मिलती है। जी।
हुँ, जी, जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत जल्द जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं अगर आपसे पूछूँ कि आप अपने जैसे तनाव कभी होता हो उसको कम करने के लिए आप कैसे उपाय सोचते हैं?
मैं तो दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ कहीं पहाड़ पर, कहीं समुद्र पर प्राकृतिक में ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि प्राकृतिक में मतलब प्राकृतिक जो हवा है, प्राकृतिक जो सौन्दर्य जो है उसको देखने में डिप्रेशन कम होता है और मैंने ध्यान, मेडिटेशन और व्यायाम इसको ध्यान दिए हैं, तो इसमे मेरा जो दिनचर्या है उसमें और आदतें अच्छी-अच्छी आदतें मतलब करते हैं जैसे कि खेल-कूद में ज़्यादा जी, घूमना पसंद करते हैं, ज़्यादा हाँ।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। मैं हाँ जी, व वही कह रहा था मैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इस सब में ना अगर आप खेलते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ भी महसूस करते हैं और जो है तनाब भी ये तनाव दूर करने का ये बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही एफ़िशिएंट तरीक़ा है खेलना।
जी, स्वस्थ भी हो गया है, हाँ। जी।
जी और अगर मैं आपसे पूछूँ कि मतलब जैसे एक तो मुझे लगता है कि शारीरिक स्वास्थ्य तो बहुत ज़रूरी है, बट जैसे मानसिक स्वास्थ्य का जो संतुलन है वो बहुत ज़रूरी है, तो आप कैसे देखते हैं इस?
जी। मानसिक स्वास्थ्यों में से मैं तो पाज़िटिव थिंकिंग लाता हूँ माइंड में कि मेरा मन मन मतलब ज़्यादा काम पर ध्यान दो ज़्यादा नकारात्मक सोच मत करो हाँ, पाज़िटिव चीज़ों का ध्यान दो, तो उसमें मेरा जो म मन संतुलित रहता है, संतुष्ट रहता है।
जी, बिल्कुल। हाँ जी। सोच ना आए पाए बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत
जी, और हाँ, यदि आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो इतना मुश्किल भी नहीं है। कुछ आसान नियमों का पालन करना है आप हाँ जी नियमों को पालन करने से मतलब आपका उम, जो साथ से वो ज स सब दिन सब अ, अच्छा रहेगा।
हाँ जी, बिल्कुल। पालन करना है।

बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अ, आधी से ज़्यादा जो समस्याएँ हमारे जीवन में होती हैं, वो हमारी सोच से ही होती हैं। तो अगर हमारी सोच सही रहेगी, तो हमारा जीवन जो है एकदम कहते हैं सुकून से और सुखमय तरीके से बीतेगा। तो आपने जो बात कही, बड़ी सही कही।
जी। जी। जी, और एक चीज़ जो बाहर से आप आते हो, कुछ जो खान मतलब खाने से पहले हाथ धो कर खाना चाहिए साबुन से, घर की सफाई भी ध्यान देना चाहिए, पानी को भी मतलब उम, अच्छा पानी पीना चाहिए। हाँ, और खाने का चीज़ किसी खुला जगह पर मतलब ना छोड़े, कवर करना चाहिए। हाँ, कच्चे और पके वो ल खा खाना अलग-अलग रखना चाहिए, कहीं भी।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्क हाँ जी, हाँ।
सही मतलब ताज़ी सब्जियों का भी ज़्यादा और फल का प्रयोग करें। तो उसमें अ, मतलब मसाले, अनाज़ों और जो भी है, थोड़ा कम करना चाहिए, मसालों मसालेदार खाना। बहुत ज़्यादा तेल तेल भी नहीं खाना चाहिए।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। खाना हाँ जी, थोड़ा म जी, बिल्कुल। तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आजकल तो हम देखिए रेस्टोरेंट्स में खान-पान में तेल का, मसालों का और थोड़ी मिलावट भी होने लग गई है, सब कुछ उतना प्योर नहीं है आजकल। तो ऐसे टाइम पे और भी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है।
जी। हाँ। जी, दही आपको खाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। सलाद, दही, दूध हाँ, हरी सब्ज़ियाँ। हाँ सान बाल अनाज ये सब अगर आप खाते हो रोज़, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा और आप मतलब थकान भी महसूस नहीं होगा और आपका मन किसी उ अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, बिल्कुल। हरी सब्ज़ियाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। और अ, जैसे कि अ, खान-पान का तो बहुत ही ज़्यादा उसमें है।
जी। और कोई भी एक व्यायाम रोज़ ज़रूर करे। आधा घंटा रोज़ाना अ, देना चाहिए, यम और तरीका थोड़ा बदलना चाहिए।
हुँ, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि अगर, चलो किसी को उतना समय नहीं भी है तो कम से कम जो कहते हैं ना चलना, चलना बहुत ज़ई ज़रूरी है शरीर के लिए, अगर आप चलते हैं मतलब थोड़े भी अच्छे से आपने कहा कि जैसे आपने कहा हाँ जी, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पार्क जाना चाहिए या नेचर में जाना चाहिए वॉक के लिए, तो मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है शरीर को। तो वही बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही सिंपल जैसे आपने कहा बहुत ही सिंपल से नियम है, थोड़े-बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको जिनका आपको पालन करना है और आप अपनी स्वस्थ का बहुत ही ख़ास तरीके से ध्यान रख सकते हैं।
जी। आपकी तो मॉर्निंग वॉक भी चाहिए, सुबह उठ के। अ, जी। बहुत। जी, जी, जी।

हाँ।
बगैर प्यास भी पानी पीने की आदत डालिए, तो ऐसे अ, तनाव को कम करने में जैसे उम, जो मतलब जिम वगैरह लोग जाते हैं।
जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
जी। हेल्दी हैबिट्स के मतलब हिस्सा बन बनना आपको चाहोगे तो ज कर सकते हैं।
हाँ जी, हम तो हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब
बहुत-सी हाँ, दिल्ली में भी है उसका उम, ऑफिस।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे तो लगता है कि उन जो है आजकल ज़्यादा ही कुछ मतलब जो कहते हैं ना कि स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरा टाइम वो घर पे ही पड़े गुजार देते हैं, हर चीज़ बहुत हो गई हैं। आलस एक मुझे लगता है बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान का जितना आलस को हम दूर कर पाएँगे खुद से दूर रख पाएँगे उतनी हमारी जीवनशैली जो है बेहतर
जी। जी। जी। जी। हुँ। जी, स्क्रीन टाइम में आलस होगा ही।
जी, बिल्कुल।
तो इसको इग्नोर करना चाहिए। ज़्यादातर साफ़-सुथरा रहना चाहिए हाँ, प्राकृतिक को ध्यान देना चाहिए। गंदगी को मतलब शरीर को वायरस, बैक्टीरिया से आने नहीं देना चाहिए।
ओह! हाँ जी।
इसीलिए, मतलब खुद को, शरीर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है।
जी, बिल्कुल। है।
हुँ, और स्मोकिंग, शराब इसको अवॉइड करना है, इसको बचना है।
जी हाँ पर्सनलाइज़िंग
तो जैसे लिवर फेफड़ों का नुकसान बहुत देता है तो इसको। हुँ, बचकर रहना है इनसे स्वस्थ रहने के लिए और लंबी उम्र के लिए ज़रूरी है।
जी, जी। हाँ जी, बिल बिल्कुल, बिल्कुल। जी।
और थोड़ा मेडिकल चेकअप भी करना पड़ता है हेल्थ चेकअप, टाइम पर पर। आपको हाँ, कराना चाहिए अब बीमार पड़ चुके हैं तो कोई समस्या होती है।
अच्छा। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। और ये तो सही बात कही आपने। अ, वैसे ये बीमारियाँ आजकल बहुत फैल रही हैं आज के टाइम पे तो जितना ज़्यादा हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे उतना बेहतर होगा। जैसे कि कहते हैं प्रीवेन्शन इज़ बेटर देन क्योर।
जी। जी, जी। अच्छी बात कही।
जी, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके इस विषय के ऊपर, जो मानसिक और शारीरिक स्थिति का जो स जो स्वास्थ्य का जो संतुलन है उसे कैसे
और और हाँ, और भी बहुत-सी बातें हैं पर खत्म हो गया टाइम।
ट्रीट करना च चाहिए ज़रूरी।
जी।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
ठीक है।
तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद करता हूँ फिर से आपसे बात हो पाएगी।
ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू

सही बात है। और जो मतलब
हुँ।
कई भी एक मतलब 40 जो उ उम्र है 40 की उम्र के बाद जो अ, ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कि आप उम उम, डॉक्टर के पास जाते हैं, औषधि लेते हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जी, जी।
हाँ, तो जो भी कर रहे हैं, तो ज़्यादा प्राकृतिक करीब रहने का मतलब समय ज़रूर निकालना चाहिए। आप प्राकृतिक में रहोगे, ज़्यादा बाहर रहोगे, ज़्यादा ये फ्रेश एयर लोगे, तो आपका उम, मतलब शरीर अच्छा फ़ीलिंग्स होगा, अच्छा दिन रहेगा।
जी। बिल्कुल, बिल हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल और आजकल तो अब देखिए
ज़्यादा पॉल्यूशन अ, गाँव में आजकल ज़्यादा पॉल्यूशन हर जगह रहता है। हर कोई मास्क पहन के जा रहा है। तो पॉल्यूशन से जो होता है बहुत ज़्यादा, शरीर खराब होता है।
हाँ। पॉल्यूशन है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। तकरीबन नुकसान होता है। मुझे लगता है जी हाँ, बिल्कुल जैसा आपने कहा पॉल्यूशन से प्रदूषण से, बहुत नुकसान होगा शरीर को। अत भले ही अभी हमें ये महसूस ना हों, मगर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और हमारे जीवन के ऐसे काफ़ी साल हैं जो इससे कम होते हैं। और ये तो
जी।
बताते ही हैं। मुझे लगता है कि और अ, लोगों में काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है वो जैसे कहते हैं ना कि नेचर से जो एक जुड़ाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। मुझे लगता है वो बढ़ाना चाहिए उनको जैसा कि आपने कहा मॉर्निंग वॉक पे जाएँ। थोड़ी देर के लिए भी जाएँ, लेकिन जाएँ ज़रूर, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी शाय शरारिक और मानसिक अ, स्थिति जो है।
हुँ। जी, और जो हेल्दी हैबिट्स हैं, ए एक तय समय पर मतलब एक तय समय पर सोना चाहिए और जागने की आदत डलना चाहिए।
जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है और
हाँ, और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, ताकि नींद पर जो असर ना पड़े, हाँ।
हाँ, कम करें, ज़्यादा बेहतर है। जी, जी। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि
और ऐसे तकिए और गद्दे का इस्तेमाल अ, करना चाहिए कि ज़्यादा नींद अच्छी हो।
अच्छी हो बिल्कुल भी और मुझे तो बहुत लगता है कि इस अ, मत
हाँ, ये छोटी-छोटी बात जो है लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं और यही चीज़ें हाँ, तो ये चीज़ें
हाँ, हाँ, बहुत भूल जाते हैं होता है। हाँ, जी, हाँ, जी, मतलब इनको इतना महत्व देते नहीं है लोग बट जबकि इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ़ में और काफ़ी मदद कर सकती हैं छोटी-छोटी चीज़ें।
हाँ, अब जी, और पानी ज़्यादा पीएँ। पानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है।
पानी में। बहुत सही।
जी, और हमारे स्किन को भी मतलब हेल्दी बनाए रखता है।
जैसा कि आपने कहा था कि हाँ। अलग ग्लो आता है। हाँ जी, हाँ जी। त्वचा एक अलग ही निखार आता है त्वचा में जब आप पानी पीते हैं।
जी। रोज़ाना दिन से दिन भर कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएँ।

जी। तो आप बोलिए अच्छे सस्ते के लिए कोई टिप्स आपको उम उम, क्या-क्या है? जो आप क सेहत के ख़्याल रखने के लिए बेहतरीन उपाय आप बताइए? मुझे लगता है तो आज के व्यस्त जीवन में स्वस्थ रहना, हर किसी की प्राथमिकता है।
हाँ जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल।
जी। तो आप अ, नियमित रूप से व्यायाम करें, पहला टिप्स हाँ, दिनचर्या में व्यायाम का ज़रूरी है, व्यायाम ना केवल आपके शरीर को फ़ीट रखता है, बल्कि ये दिल, फेफड़े और मासपेशियों को भी मजबूत बनाता है।
हुँ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल।
नियमित रोज़ 30 मिनट के फिज़िकल एक्टिविटीज़ स जैसे मोटापा, डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों से बचाती हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल।
जी, तो सुबह जल्दी उठकर हल्का योगा सु मतलब करना चाहिए और 2 नंबर में है जो पौष्टिक भोजन करना भी ज़रूरी है और कुछ हुँ।
हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
स सेवन कर करे, जो आपके पौष्टिक भोजन जैसे फल, सब्ज़ियाँ, प्रोटीन, अनाज, हाँ, बिल्कुल।
हुँ, जी। जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ, जैसा कि आपने कहा, आई थिंक खाना एक बहुत ही सबसे पहली चीज़ है जो खान-पान का ध्यान भी रखना चाहिए। वह आजकल काफ़ी ज़्यादा जिन लोग बाहर का खा रहे हैं, खान-पान थोड़ा-सा थोड़ा-सा बिगड़ चुका है लोगों का, इसलिए हम देखता हूँ कि बीमारियाँ भी ज़्यादा हो रही है आजकल। और मुझे लगता है खान-पान और एक नियमित रूप से लगातार व्यायाम करना, फ़िज़िकल एक्टिविटी तो मुझे लगता है दिन में हो चाहिए रोज़ का।
जी। खाना में भी मतलब आपको खाना में भी पौष्टिक भोजन खाना खाना है, जैसे कि फल, सब्ज़ियाँ, प्रोटीन, अनाज, आपको सेवन करना है, संतुलित सेवन, ज जंक फूड से बचिए। और रात में प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का प्राथमिकता देना चाहिए, जो जंक फ़ूड खाना नहीं चाहिए।
हाँ, हाँ, बहुत सही, जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। संतुलित सेवन करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी।
आपके प्लेट में ज़्यादा रंगीन फल हाँ, सब्जियाँ शामिल करें, पर्याप्त पानी पीना भी ज़रूरी होता है, शरीर को हाइड्रेट अ, रखना ज़रूरी है।
जंक फूड नहीं खाना चाहिए। दाल, सब्ज़ी हाँ बहुत ज़रूरी है। जी, हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। जी।
जी, शरीर के सही काम मतलब कामकाज के लिए पानी पीना ज़रूरी है।
बिल्कुल बनता है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि
जी, और इसमें जो आपको स्किन को चमकदार भी बनाता है।
हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग क्या है कि आजकल खान-पान, जैसा भी लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा है, बट फ़िज़िकल एक्टिविटी के नाम पे कुछ करते नहीं है। तो, मुझे लगता है कि जो कहते हैं शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी मतलब हेल्थ
जी, शरीर व्यायाम बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है और मानसिक स्थिति भी उससे आपकी काफ़ी बेहतर रहती है। आपको स्ट्रेस या कोई तनाव आपको महसूस नहीं होता फिर उससे और जो भी टेंशन वगैरह वो भी रिलीज़ हो जाती है। मुझे लगता है वो बहुत सही है।
हाँ, जी, और जो आरक्त है, जो भरपूर नींद लेना चाहिए। अच्छी नींद ज़रूरी है 7-8 घंटे की नींद शरीर को तरोताज़ा कराती है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है।
हाँ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी, जी।